Keşke dedirten anlarla nasıl baş ediyorsun?
Yani, öncelikle, hani, beni neyin pişman ettiğini, eee, bir göz önünde bulundururum, onu bir hatırlamaya çalışırım. Çünkü, hani, keşkeler gerçekten benim en sevmediğim şeydir. Olabildiğince de az yaşarım bunu. Çünkü, hani, mücadele etmeyi aslında bununla kendi kendime öğrendim diyebilirim. Yani, elimden geldiğince keşke dememeye çalışıyorum. Yani, keşke demek, eee, pişmanlık demek sonuçta, yani, pişmanlıktan da, yani, yaptığın hatalardan da aslında bir şeyler öğrenmen lazım. Ben de buna dikkat ediyorum aslında. Yani, ne öğrendim, bu bana neye, eee, mal oldu ya da, eee, daha sonrakinde başka bir zamanda ne aynı şey karşımıza çıktığında aynı durumda ne yapmalıyım? Yani, bunları göz önünde bulundurduğumda aslında bana daha az zarar veriyor diyebilirim bu keşkeler.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Peki, eee, bu keşkeleri aslında olabildiğince olumlu görmeye çalışıyorsun ve dediğin gibi, eee, olumsuz yanlarına özellikle o karamsarlığa düşmemeye çalışıyorsun kendini ve bunlardan da belki hatalarından da pay çıkarmaya çalışıyorsun. Peki, eee, keşke dememek için özellikle kendini çok sınırladığın, o konfor alanında, aaa, bıraktığın maceraya, işte, atlıma atlamadığın, kendini genel olarak sınırladığın zamanlar oldu mu, ne kadar sıklıkla oldu? Hani, bu, eee, hata yapmaktan korkmak anlamına mı geliyor keşkeden kork kaş keşke demekten korkmak?
Yani. Aynen. Doğru. Hı hı. Sınırım. Hı hı. Hı hı. Aslında, ya, çok güzel bir yere değindin çünkü, eee, bunu açıklamak lazım. Hatta bunu her yerde sorarlar mesela, hani, bir iş başvurusunda bulunduğunda hata yapmaktan, başarısız olmaktan korkar mısın diye bir soru sorarlar mesela. Benim buna cevabım her zaman hayırdır çünkü mesela hata yapmaktan korkmak ya da başarısız olmaktan korkmak o süreçten korkmaktır. Yani, ben aslında başarısızlığı bir sonuç değil de bir süreç olarak tanırım kendime göre. Eee, nedir başarısızlık? Başarıya ulaşmak, hedefe ulaşmak başarıdır, değil mi? Başarıya ulaşana kadar geçen her an bence başarısız andır. O yüzden bu başarısızlık süreci boyunca, eee, yapılması gereken tek şey mücadele etmektir. Yani, başaramadığım bir şeyle ilgili olarak ben, hani, dediğim gibi geçmişe döner, eee, nerede hata yaptığımı iyi bir analiz ederim. Sonrasında onu bir, eee, hatta gerekirse güvendiğim insanlara, yani, bana karşı iyi niyetinden şüphe duymadığım, yaklaşımını, eee, iyi karşıladığım insanların fikirlerine de başvururum. Hani, sen olsan burada ne yapardın? İşte, burada, işte, şunu yaptın, sence yaptığım hata neydi? Nerede, hani, yanlış yapmış olabilirim diye, onları da sorarım. Cevabı, yani, herhangi birinden ya da kendi içimde bulabilirsem eğer zaten bir sonraki aşamada onu yapmam ve, hani, eee, aslında sorduğun sorunun cevabı, eee, ben şeyden korkmuyorum, yani, keşkeden ya da başarısız olmaktan korkmuyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi bunu hani başarısızlığı bir süreç olarak tanımlıyor olmam ve bu süreçte de yapılması gereken şeyi mücadele olarak adlandırmam.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Evet, anladım. Senin, eee, de dediğin gibi aslında başarı da sonunda başarı olan bir yoldaki bütün adımlar, eee, muhtemelen bir hata, eee, ve o sürece kadar başarıyı getirmediği sürece muhtemelen bunlar işte farklı ı denemeler, hatalar ya da, işte, eee, farklı tecrübeler edinerek geldiğin en son noktada muhtemelen, eee, bir öğrenme yöntemiyle edinilen bir başarı söz konusu. Peki, eee, başarı burada, eee, başarıyı peki nasıl tanımlıyorsun burada? Yani bu hataların hatalardan, eee, öğrenilen dersler mi yoksa geç kalınmış bir başarı olarak mı? Iıı, peki, senin için başarı özellikle, eee, o, ııı, mutlaka gelinmesi gereken bir yol mu? Örneğin o yollardan, o süreçte süreçlerden birinde kaldın ve o öğrenme süreci yarım kaldı. Senin için başarı bu kadar, eee, net mi?
Hı hı. Evet. Aynen. Diyebiliriz. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Aynen. Yani başarı aslında de dediğim gibi benim için hedefe ulaşmaktır. Eğer ben, hani, kendime bir hedef koyduysam, eee, kendimi başarılı sayarım, başarıya ulaşmışım demektir. Eee, ama yani, başaramadığım zamanlarda da hani, koyduğum hedef orada duruyorsa eğer ben hâlâ aslında oraya ulaşacağıma inanıyorum demektir. Ama burada benim şöyle bir avantajım var ya da kendime sağladığım bir avantaj diyeyim. Ben asla, hani, eee, yapamayacağımı düşündüğüm bir şeyin, yükün altına girmem. Yani, hâlihazırda eğer gerçekten bu benim için ütopyanın da ötesindeyse onu bir hedef olarak koymam. O da beni, hani, başarısız kılmaz. Yani ben atıyorum eğer, eee saatte b eee, 35 kilometre hızla koşabiliyorsam eğer, bu bir insan için oldukça hızlıdır, değil mi? Bir koşucu olsaydım eğer. Ama 40 kilometre hızla koşma hedefi koyarsam kendime bunu yapan bir tek, hani, Usain Bolt oldu bugüne kadar. Ve onu koşamadığım için başarısız olacaktım aslında. Neden? Çünkü hedefe ulaşmadım. Halbuki belki 35'i, 36'yı, yapmış olacağım ve kendi rekorumu kırmış olacağım. Birçok insandan daha hızlı koşmuş olacağım ama hani, hedefi büyüttüğüm için, eee, bu bir anlamda beni başarısız, eee, kılmış olacak ve belki de iyi olan özelliğimi ötelemiş olacağım, görememiş olacağım. Bu bence bir insanın kendisine yapacağı en büyük haksızlık olabilir. Yani, kendi potansiyelinin çok daha üstünde bir hedef koyup da ona ulaşamadım diye kendisini başarısız hisseden insan bence ilk, eee, başta kendisine haksızlık yapıyor demektir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım, yani, evet senin de dediğin gibi, eee, orada bir kıyaslama değil, başarıda özellikle öznellik söz konusu ve o, eee, başarı da aslında kişinin tanımına, kendi tanımına bağlı olarak değişiyor ve gelişiyor. Kendi rekorunu kı kıran birisi başarıya ulaşmış demektir. Ve kendisini en iyi başarıya, o konuda en üstün, eee, en profesyonel profesyonel anlamda başarıya ulaşmış kişiyle kıyaslanması söz konusu olamaz. Çünkü o başarıyı, eee, tetiklemek yerine tamamen engellemek, eee, demek oluyor başkasıyla kıyaslamak ve bu anlamda da, eee, belki kendi yolunu, kendi maceranı ve sürecini, eee, bu şekilde göz ardı etmek. Peki senin için bu, ııı, başarı, ııı, başkaları için de, eee, söz konusu, hani, özellikle başkalarının sende başarıyı istemesi ya da görmesi, eee, başkalarının tanımladığı o başarı üzerinden de bir şeyler, eee, başarmak istediğini ya da o süreçte yol almak istediğin zamanlar oldu mu?
Hı hı. Tabii. Bence de. Hı hı. Elbette. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Tabii, yani, şöyle söyleyeyim, aslında, eee, insanların çoğu, bizim toplumuz özellikle, yani, çoğumuz Türkiye'de yetiştik diye varsayarak söylüyorum bunu, aslında belli bir misyonla doğuyor, öyle değil mi? Yani, sana verilmiş bir görev var. Hani, bu belki kız çocuğu için ayrı, erkek çocuğu için ayrı olabilir. Şimdi toplumun, ııı, biçtiği roller, ailenin işte senden beklentileri, bunlar ister istemez, hani, çocuk yaştayken, tabii ki bir baskı unsuru hâline geliyor. Yani, sana bir, eee, gerçekten görev yüklenmiş oluyor ve sen de kendini bir sorumluluğun altına girmiş olarak, ııı, hissediyorsun. Bu da tabii ki, hani, senin, eee, başarı kıstasının başkaları tarafından belki şekillendirilmesi anlamına geliyor ama böyle bir durumda bence kişi, yani, kendi özüne dönüp şu soruları sormalı kendine. Yani, "Benim bu hayattaki, ııı, görevim ne ya da ben bu dünyaya niye geldim?" yerine "Ben neyi istiyorum, ne yaparsam mutlu olurum, neyi yaparsam kendimi başarılı sayarım ve kendim buna ne eee, nasıl değer veririm?" Bu soruları sorduktan sonra hedefin netleşir. Yani, benim böyle oldu. O yüzden ben burada aslında, hani, toplumu ya da ailemi çok böyle hani ikinci plana atmamakla beraber tabii ki onların da benden beklentilerine önem veriyorum, eee, ama ilk, eee, etapta ben, hani, kendi hedeflerime yöneliyorum. Yani, beni aslında şu, şu, şu, eee, hedeflere ulaşmak tatmin eder dediğim anda o benim yeni hedefim oluyor ve onunla uğraşıyorum. O yüzden hani burada, yani, kendimi başkalarıyla kıyaslamak ya da toplumun işte bana, eee, yansıttığı bu görevleri, hani, kabullenmek yerine bence bu daha iyi bir metot. Iıı, başarıya ulaşmak, ki kendini özellikle başarılı hissetmek için, eee, daha işlevsel bir yöntem bana sorarsan.
Hıı. Mutlaka. Hı hı. Hı. Hı hı. Evet, anladım. Evet, gerçekten de hem kendi iii ni hem kendini tanımış oluyorsun hem de o süreci yakın plandan tanıdığın için, ııı, o kendinle yarışarak, ııı, hızını da kendin belirliyorsun ve o süreçte sana en iyi gelen, iii, şey de aslında onu görmek ve tanımak, ııı, muhtemelen. Eee, keşke Buyurun.
Değil mi? Öyle, öyle. Aynen öyle, aynen. Iıı, tabii ki. Yo, yo, şunu diyecektim, hani, eee, insan ha hiçbir zaman, hani, hedefini bir başkasına koydurtmamalı. Kendi sınırlarını kendi çizmeli. Yani, bu ailen de olsa, hani, yakın çevren de olsa çünkü, hani, onların beklentileri mesela sen, eee, atıyorum tıbba, eee, hiç belki yeteneğin, ilgin yok, belki kan tutuyor seni ama annen illa doktor olmanı istiyor mesela. Hâlbuki belki çok daha farklı bir mesleği çok daha başarıyla icra edeceksin. Belki çok, eee, ünlü bir avukat olacaksın, çok daha iyi paralar kazanacaksın, değil mi? Yani burada kendi potansiyelini öldürmemen ve bunun farkına varman için öncelikle ne istediğini ve, hani, neyin seni mutlu edeceğini, gerçekten neyde başarılı olabileceğini kendin belirlemen gerekiyor.
Hı hı. Hı hı. Evet, gerçekten de öyle, eee, ve sanırım bu konuda zaten hâlâ, ııı, toplum olarak <chuckles> bir şekilde öğrendiğimiz çok şey oluyor veya öğrenemediğimiz ve gözlemlediğimiz neticede. Eee, "keşke" derken aslında biraz da içimizdeki pişmanlıkları dile getiriyoruz. Bir ifadenin o duygunun ifadesi oluyor aslında o ifadenin dışa çıkımı, evet, "Keşke olmasaydı." şeklinde. Eee, belki bir şeyin, eee, yapılmış olması, aynı zamanda yapılmamış olması veya buna geç kalmış olmak. Peki sen, eee, bir şeye yaptığın için pişman olmayı mı tercih edersin? Yapmadığın için pişman olmayı mı tercih edersin?
Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Tabii. Aynen. Evet. Eee, yaptığım için pişman olmayı tercih ederim çünkü ondan öğrenirim. Eğer yapmadığım için pişman oluyorsam bu zaten en acı keşkedir. Yani, "Keşke bunu yapsaydım." diyorsan ve eğer mesela her zaman tabii ki hedeflere tekrar 2. bir şans olmuyor ulaşmak için biliyorsun. Bunun sebebi, hani, yaş olabilir, zaman olabilir, fiziki yeterlilik olabilir veya bulunduğun konum olabilir. Eee, insan her zaman aynı potansiyele sahip değil. O yüzden, hani, "Keşke yapmasaydım bunu." dediğim anda aslında bir, hani, belki, eee, kendime ya da birilerine zarar verdiğim bir süreçten bahsediyor olabilirim. Ama burada tabii ki en azından onu yapmışım ve denemişim. Kötü yönünü de görmüşüm. Ama eğer hiç yapmasaydım ve, "Keşke bunu yapsaydım." diye hayıflanıyor olsaydım, eee, o zaman, ııı, bunun anlamı ne olurdu? Hani, b kendi potansiyelimi kullanamadım, kendimi göremedim orada. Bu insanın içini ölene kadar kemirir bence. O yüzden bunu umarım hiçbir zaman yaşamam, kimsenin de yaşamasını istemem. Eee, umarım, eee, her zaman, hani, eee, iyi ki yapmışım ya da keşke yapmasaydım şeklinde hayıflanmalar yaşarım. Yani ben bunu tercih ediyorum açıkçası.
I hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani bu aslında insanın biraz kendini tanımasıyla da alâkalı değil mi? Yani gerçekten eğer ortada çok mantıksız, gereksiz bir şey ya da zaman kaybı denilebilecek bir şeye aslında da keşke diyebildiğimiz zamanlar oluyor. Hani keşke yapmasaydım ve hani o kaybı yaşamasaydım tarzında, eee, bazı ifadelerimiz de oluyor. Hani bu da aslında, eee, senin bahsettiğin diğer yolu ve çok öyle pişman pişmanlık çekerek onu, ııı, yapmadığı için veya yaptığı için de pişman olan, eee, insanlar olabiliyor. Bu gerçekten aslında zor bir seçim aynı zamanda. Çünkü kendi hayatımızda, eee, bu birçok, uuu, ki, iii, olasılığın da çok sık olduğu ve bunlar arasından en mantıklı seçimi yaptığımız zaman da ne yazık ki hani duygularımızı göremiyoruz. Oradaki, eee, öz, eee, belki farkındalığımız çok olar eee, çok yerinde değildir ya da içgüdülerimiz tam olarak çalışmıyordur. O nedenle o gelecek hakkında çok da bir, eee, yargı edinemiyoruz yani. Peki senin böyle spesifik, eee, eee, bir, eee, güvendiğin bir şey var mı? Örneğin bazı insanlar gerçekten içgüdülerine inanarak o konuya dair, eee, bazı adımlar atabiliyor ya da, aaa, birtakım mantıklı açık açıklamaların listesini hazırlayabiliyor. Tamamen böyle o süreçleri izleyerek ilerlemeye çalışıyor. Peki senin keşke dememek için yaptığın şeyler, eee, neler?
Hı hı. Olabilir. Hı hı. Tabii. Aynen. Hı hı. Aynen öyle. Tabii. Hı hı. Tabii ki. Öyle. Hı hı. D tabii ki. Hı hı. Doğru. Tabii. Aynen. Hı hı. Evet. Keşke dememek için fazla bir şey yapmıyorum çünkü keşkelerden de dediğim gibi hani öğrenmeyi tercih ediyorum ben ama, eee, süreci başarıyla, eee, sonuçlandırmak için benim yaptığım şey hedefi küçültmektir. Yani hedef eğer bir ö gözün önünde, d eee, büyük bir kaya parçasıysa onu biraz küçük taşlara bölerek, eee, aşmak, delmek ya da hedefini küçültüp hani ekiple paylaşmak, eee, ekip olarak çalışmak, başkalarından yardım istemek veya, eee, büyük bir hani hedefi tek başına hani bir y yapman gerekiyorsa eğer, o hedefe ulaşman gerekiyorsa ki genelde öyle olur zaten, o hedefi süreçlere bölmek bence hani, eee, biraz daha işe yarar bir metot burada ama keşkelerden kaçmanın yolu d bence aranmamalı yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsan... Tabii ki az önce dedik ya hani, eee, yaptığın şeyden mi yapmadığın şeyden mi pişman olmak istersin diye bu çok güzel bir soruydu ama, eee, burada tabii biraz genel bir şey, eee, konuştuk, hani genel anlamda bir yorum yaptım, yani burada tabii ki hani çok spesifik durumlar da var. Yani umarım hiçbir zaman olmaz da hani bir anlık trafikte yaptığın bir anlık hatadan duyduğun bir keşke umarım, eee, kimse yaşamaz bunu yani hani, eee, ömür boyu bunun ceremesini çekebilirsin, vicdan azabını çekebilirsin veya, eee, bir suç işleyen, istemeden suça karışan insanlar varsa eğer onların yaşadığı keşke hani keşke yapmasaydım anlamına gelebilir bu. Onları hariç tutarak söylüyorum tabii ki böyle ekstrem durumları ama genel itibârıyla ben hani keşkelerden öğrenilmesi gerektiğini, eee, savunuyorum. Eee, umarım hayatımızda keşkeler az olur ama olanlardan da çok şey öğreniriz.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, çok genel. Doğru. Hı hı. Tabii ki. Umarım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani evet, dediğin gibi kimseye zarar vermediği sürece zarar, eee, böyle, bu kadar ciddi anlamda bir zarar görmediğimiz sürece keşkelerin de çok, eee, aslında bir zararı yok. Hayatımızda aslında öğrenecek de, eee, çok şeyimiz var belki de. Eee, peki bun Ev evet, muhtemelen. Eee, peki dediğin gibi bu tarz duygularla, eee, yani sen zaten keşkeyi çok olumsuz olarak, eee, görmüyorsun. Ancak, eee, çok böyle güçlü bir şekilde keşke dediğin zamanlarda onu nasıl eee, onunla nasıl ayağa kalkıyorsun, nasıl güçleniyorsun? Seni nasıl güçlendiriyor?
Hı hı. Tabii. Tabii. İ belki yararı bile var. Hı. Genel olarak yok. Okay, ha tabii. Tabii, tabii, güzel sordun. Yani keşkeden, eee, çıkardığım ders nedir? Ben bundan ne öğrendim? Bundan sonraki süreçte, eee, hani aynı durumda karşılaşırsam, aynı durumla ne yapmam lazım gibi sorular hani ben, eee, cevabını bulduğum zaman yeniden bir motivasyon kazanıyorum ya da farklı bir cevap bulduğum zaman hani bu beni, e, güçlendiriyor, ayağa kaldırıyor. Tamam diyorum, bundan sonrasında artık hani keşkelerle böyle mücadele edeceğim, bundan sonra böyle başarılı olacağım diyorum.
Hıı. Anladım, evet, gerçekten de, eee, yani kulağa, ııı, çok hoş geliyor. Özellikle bu tekrar ayağa kalkma, o mücadele etme süreci, en başından tekrar başlama veya kaldığın yerden o hatalarınla yüzleşerek ve öğrenerek. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Hımm. Aynen. Hı hı. Aynı şekilde. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
Hoşça kal.